あ、そうなんですか？いや、それはちょっと辛いですね。
はい。 つ辛いですよね。北九州か羽田だったかな、たんか、戻されるって。
ああ。 あ、そうですか。いや、それは嫌ですね。
はい。 っていうのをよく聞きます。はい。
いや、なんか、いや、どっちも嫌ですね、プライベートでも仕事でも。ちょっとほんとに困りますよね、それね。<laughs> どっちも嫌ですよね。いや、え、そういったご経験ってあります？なんか、も戻された。ないですか、よラッキーですラッキーです。はい。
そうですよね、どっちも嫌ですよね。 はい。 あ、えっと、経験ないんです。<chuckles> きあ、飛行機が実はそんなに乗らないので。
あ、そうなんですか。ええ、じゃ、結構、電車とかですか？はい、車とか。
はい。旅行は行くんですが、飛行機旅行がもう、数を指で数えるぐらいですかね。
ええ。あ、そうなんですね。あ、なるほど。あ、はい、楽しいお話ありがとうございました。また、はい、ありがとうございました。
はい。 はい。 あ、う、あ、とんでもないす。ありがとうございました。あたえます。